Ah, oo yun nga, sa totoo lang yun nga minsan pagka yung stress ka nga or pagod. Talagang doon ka din minsan nagcocomfor maghahanap ng comfort food mo eh or talagang i alam mo yun pipilitin mo yung sarili mo na maka luto ka at makahanap ka ng ganong pagkain eh. Minsan nga di ba mag o-open ka nalang sa sa ref na hindi mo namamalayan dami mo na palang nakakain kasi sa sobrang stress or sa sobrang pagod. Kaya yun nga sa tingin ko pagka talaga na-stress at napapagod talagang, na alam mo yun, narerely tayo dyan sa mga ganyang pagkain at yun naman pasasalamat na rin at talaga naman nakakatulong eh at yun nga lang. Unti-unting dapat na alam yun ma-train natin yung sarili natin na bawas-bawasan at yun nga kumbaga kasi nga pag stress tayo minsan naku one to sawa na di mo namamalayan nakakarami ka na nauubos mo na yung isang pack na halimbawa tsokolate, kendi, naku mamaya-maya mararamdaman mo nalang masakit na yung ulo mo, di ba? <chuckles>
Mhm. Mhm. Mhm. Yes oo. Oo. Mm, pero, ah, di ba sabi mo kanina tsokolate yung naging paborito mo talaga no? Ah, may diperensiya rin ba or may mas paborito ka? Kasi diba iba-iba rin ang tsokolate eh may dark, may milk, may white chocolate. Alin yung usually na kinakain mo?
Naku ako talaga, totoo naranasan ko yan nahilig ako sa white chocolate. Pero ngayon talaga hindi ko talaga ma-erase talaga yung white ah I mean like milk chocolate eh. Talaga yan talaga consistent, pero may time din talagang pag dark pero kasi narealize ko yung dark masyadong matapang na eh. Lalo minsan parang di ka
Mm. Mhm. Medyo may pagkapait siya 'no. <laughs>
Oo, at di ka masyadong makatulog diyan eh sa dark. Kaya nag-stay nalang din talaga ako sa milk chocolate though yung dark talaga is healthy eh. Healthy ang dark oo oo so yung white chocolate, ayun sa totoo lang nakarana nakaranas ako mahilig ako sa white chocolate kaya nung last year, nung kaarawan ng anak ko, grabe nakapag gawa ako ng cake gawa sa white chocolate, tadtad talaga siya ng white chocolate.
Mhm. Oo yun kasi ang healthy, mhm. Mm. Ay wow. <laughs>
Oo eh ang birthday niya is December so ginawa ko nilagyan ko ng mga ano snowflakes na kung ano, yung mga ginupit at yun, yun na yung naging ano niya ah cake nya nung kaarawan niya at ayun naman kumbaga.
Mhm. Mm, na appreciate naman niya? Natuwa naman?
Oo, oo kasi talaga namang ginawa ko na lang yun eh, bumili nalang talaga ako ng maraming alam mo yung bar na white chocolate at pinag pinaikot ko siya sa isang alam mo yun mumurahing cake or tinapay lang parang ganon, so ayun na. Kumbaga nasolusyunan namin yung cake at medyo nakamura pa at talagang magugustuhan pa talaga namin, kasi alam mo yun white chocolate eh. Oo yun yung time talaga na nag crave din talaga ako sa white chocolate at talagang ramdam ko na grabe gustong gusto ko siya at hinahanap hanap ko talaga.
Ah. Mm. Mhm. Mm. Oo. Yes. Mm.